Ừm, này. Bạn có thể kể về một cái kỷ niệm ẩm thực ấy mà khiến cho bạn nhớ mãi được không?
Ờ, để mình nghĩ coi nhá. Thì ra thật ra là cũng có đó nhưng mà nó hơi buồn cười một chút xíu là cái món mà, ừm, ừm, <chuckles> cái món mà hầu như là ai cũng ăn luôn chính là mì gói, trứng chiên ốp la. Ờ, mà hồi cấp 3 mình từng nấu cho mẹ mình á.
Ừm. Ôi, buồn cười ấy hả? Ờ. À. Ồ, vậy luôn á hả? Cái món, ừm, ừ, ờ, cái món nghe có vẻ là dành cho trẻ con ăn nhưng mà lại bạn lại nấu cho người lớn ăn ấy, đúng hông? Thế thì không biết là cái kỷ niệm liên quan đến cái món ăn đấy nó như thế nào hả bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, lúc đó mình nhớ là mình hình như mình học, ờ, hồi cấp 2 chuyển cấp lên cấp 3 hay sao ấy. Thì lúc đó là mẹ mình bị cảm, sau đó là nằm liệt giường nha, mà nhà chẳng có gì ngoài gói mì với lại quả trứng hết. Cho nên là, kiểu, mình cũng trước giờ chưa có vào bếp mà cho nên là cũng xuống nấu rồi bưng lên mà làm đổ nước ra nửa tô, cái mẹ mình cũng cười bảo là, à Đúng rồi, sau đó bảo là, ờ, ngon nhất là từ trước đến giờ luôn ấy. Cho nên là mỗi lần mà mình ăn mì nhà mình sẽ nhớ lại cái khoảnh khắc đó.
Ừm, ừm. À. Ôi, vậy luôn hả? À. À. Ừm. Ừm, có nghĩa là lúc đấy là mẹ của bạn bị ốm, cho nên là cũng đồ ăn thì cũng không có nhiều mà chỉ có mì gói thôi. Cho nên là bạn đã nó nấu cái món đấy đó, đúng không? Thế nhưng mà đấy có phải là lần đầu tiên bạn nấu ăn không?
Ờ, hình như là mình nhớ đó là cũng hình như là lần đầu tiên hay lần thứ hai hay ba gì đó, tại vì mình nhớ là có một khoảng là mình cũng ừm, mình nấu cháo hay là mình nấu cơm gì đó mình hình hình như nấu cơm mà nấu cơm thành cháo luôn. Đó, mẹ mình cũng bất lực với mình mà. Tại vì mình nấu ăn siêu dở.
À, cũng là ít đó, đúng không? Ừm. Ồ, vậy luôn ấy hả? Ờ, thế có nghĩa là bạn cũng không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc nấu nướng đó, đúng không? Thế thì mình cũng tò mò là không biết là cái món ăn mà bạn vừa nấu đấy, cái món mì tôm trứng đấy ấy, nó có thành công hay không?
Đúng rồi. Ờ, mình nhớ là thì mẹ mình bảo là "ngon nhất từ trước đến giờ" thì chắc mình nghĩ là cũng có thành công đấy. <laughs> Ừm. Đó. Ừm.
Ồ, vậy luôn ấy hả? Nghe là cũng ấm lòng liền đó, đúng không? Thế cảm xúc của mẹ bạn khi mà lần đầu tiên, khi mà thấy bạn nấu được cái món thành công như thế thì, ờ, có vui không? Kiểu, bạn có thể mô tả về cái cảm xúc của mẹ bạn lúc đấy được không?
Thật ra thì khi mà mình nhìn thấy mẹ mình ăn thì mình cũng hơi buồn cười một chút xíu, tại vì thường ấy là tại sao người ốm mà lại ăn mì với lại trứng, đúng hông? Thì nó cũng sẽ ốm thêm. Lúc đó đáng lẽ là mình nên nấu cháo hoặc là nấu cháo thịt bằm hoặc là thịt bò gì đó, mà mình, kiểu như là, mình không nghĩ ra được cái gì hết. Tại vì lúc đó chỉ có một mình mình ở nhà thôi, ba mình thì đi công tác. Đó, còn à, bà nội mình á thì cũng đi qua họ hàng rồi, và lúc đó chỉ có một mình mình, cho nên là mình bị rối trí ấy. Cái mình, ừm, vớ đại một cái gì đó, mình nấu luôn.
Ừm. À! Ừ, đúng rồi á. Ừm. À. Ừm, hiểu. Ờ, kiểu, lúc đấy là bạn cũng không có thể nghĩ được ra cái món gì mà đặc biệt là lúc đấy là mẹ lại còn đang ốm nữa mà lại ăn mì gói. Lúc đấy là bạn còn không cả nhận ra được là nếu mà ăn tiếp mì gói với trứng là còn không tốt cho sức khỏe đó, đúng không? Thế nhưng mà tại sao lúc đấy là, ờ, bạn không đi hỏi mẹ bạn thử nhỉ?
Mẹ mình mệt rồi ấy, kiểu như là, ăn để có sức hay là uống thuốc thì nó mới khỏe lại thôi. Đó, ừm, cái, à, mình cũng suy nghĩ là, à, sao hồi xưa mình, kiểu, ngờ quá vậy. <laughs> Mà lúc đó là mình học cấp 3 rồi nha, mà mình chưa có vào bếp một lần nào, tại vì, ừm, lúc đó nhà mình cũng có vú nuôi nữa, cho nên là mình cũng không có cần phải xuống bếp nấu nướng gì hết trơn ấy!
À! Ừm. Ờ ha. Ừm, ừm. Ô, trời! Thế thì tính ra là có thể là bạn rất là ít kinh nghiệm nấu nướng đó, đúng không? Thế nhưng mà cái món ăn đấy lại gây cho bạn một cái, gọi là, sự kiện rất là đặc biệt, là được mẹ khen ngon quá trời quá đất luôn ấy. Thế thì cảm giác của bạn lúc ấy như thế nào?
Nhép đó thì chắc chắn là đầu tiên là sẽ, kiểu, vừa vừa buồn cười một chút xíu nha, nhưng mà cũng cảm thấy tự hào bởi vì là mình đã nấu một món mà trước đây mình chưa từng nấu. Mặc dù á là cái món đó là ai cũng có thể nấu được. Đó, nhưng mà dần dần sau về sau ấy thì, ờ, mình cũng đã chế biến nhiều hơn về cái gói mì tôm đó. Mình làm mì tôm xào rồi mì tôm có nhiều cá viên chiên, đồ này nọ ấy, tại vì mình cũng rất là thích ăn cá viên chiên.
Ưm. Ồ! Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. À, có nghĩa là sau cái đợt đấy là bạn cũng thấy là cái việc nấu ăn cũng dễ dàng hơn và bạn còn biết là biến tấu thêm những cái món ăn liên quan đến mì tôm nữa cơ ấy, đúng không? Thế thì, ờ, thế nhưng mà về sau ấy, khi mà bạn muốn nấu những cái món mà tốt cho sức khỏe cho người ốm chẳng hạn ấy, ừ, tại vì không biết là người nhà bạn thì còn có ai, ơ, về sau là có bị những cái liên quan đến sức khỏe hay không ấy, thì bạn có muốn là, kiểu, mình phải nấu cháo hay là nấu một cái món cơm gì đó không?
Có chứ. Kiểu như, nếu như mà sau này mà ờ, mình nhớ là, ừm, hình như cũng chỉ có một mình là dễ bị ốm nhất thôi, là mình, ừm, bị đường dạ dày á, cho nên là mình ăn uống cũng rất là kỹ. Ừm, đó, cho nên là mẹ mình cũng hay, ơ, nấu cháo nè, rồi cũng hay, kiểu như là, chưng yến đồ này nọ để mà mình khỏe hơn ấy. Đó, tại vì hồi xưa mình bị, ờ, <tsk> một cái, gọi là, cái cái tuyến giáp của mình nó hơi to, cho nên là người ta chẩn đoán là bị, ờ, bướu cổ, nhưng mà thật ra là, ừm, chỉ là tuyến giáp to thôi ấy. Mà lúc đó là mình ăn quá trời ăn để mà, kiểu, hồi phục lại sức khỏe á. <chuckles> Đó, cho nên mình cũng học được những cái món của mẹ mình nấu.
Ừm. Ôi, vậy luôn á hả? À! Ừm. À! Ừm. Ừm. Có nghĩa là bạn là một người có có vấn đề về sức khỏe nhất trong gia đình, cho nên là mọi người hay chăm sóc bạn ấy. Còn bạn thì lại ít kinh nghiệm chăm sóc mọi người đó, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, đó, kiểu vậy á. Nhưng mà
Ờ, thế thì ừm, ừm, nhưng mà sao bạn? <chuckles>
Ừm. À, mẹ mình á, thì cũng đã truyền lại cho mình cái cách để nấu cháo thịt bằm, đó, để tại vì cái nấu, ơ, cái món đó, kiểu như là, dễ nhất luôn, ừm. <chuckles>
Ồ! Có công thức rồi, đúng không? Ừm. Mình cũng đang tò mò là không biết là thế thì cái công thức mà, kiểu, mẹ bạn truyền lại cho bạn ấy, là như thế nào? Với lại bạn đã từng nấu cái món đ món đấy á, nó thành công chưa?
Thật ra thì, mình hình như cũng nấu trên đếm trên đầu ngón tay thôi luôn. Nhưng mà cái công thức nó dễ lắm để mình kể cho nghe. Kiểu như là, chỉ cần vo gạo xong rồi cái là nhưng mà cái cách để dễ nấu nhất là mình sẽ nấu cái ừm, nấu thành cơm luôn. Sau đó là sẽ, ưm, bỏ thêm nước. <chuckles> Ơ, bỏ thêm nước sau đó trộn, trộn, trộn, trộn lên. Sau đó thịt bằm thì mình cũng sẽ ướp gia vị, rồi mình sẽ bỏ vào cho nó hông có bị dai ấy. Đó, rồi mình nêm nếm lại một chút tiêu, với lại một chút hành ngò thôi là ngon rồi.
Ừm. Ờ. Ơm, ô, lạ ha! Ờ. Ừm. À, ừ. À, nghe là có vẻ đơn giản, thế nhưng mà những cái nguyên liệu nó cũng khá là đầy đủ và hương vị thì cũng khá là đậm đà rồi mà, đúng không? Thế thì, cái, ơ, có cái lần nào mà bạn cảm giác là bạn nấu cái món đấy thành công nhất chưa, và mọi người khen nhiều nhất chưa?
Đúng rồi. Là thành công nhất chắc là mình, khi mà mình lên đại học ấy. Tại vì mình cũng hông có nấu cho gia đình mà mình nấu cho bạn cùng nhà mình à, bạn cùng phòng mình ăn. Đó, mà lúc đó là bạn, à, đó, hình như cũng, ơ, bị ốm hay sao ấy, cái, a, cũng không có đi, ơ, mua đồ được ừm. <chuckles> Tại vì một khi mà bị ốm thì mình chỉ biết nấu món đó thôi. <chuckles>
À! Ừm. Ừ, là cũng bị ốm luôn hả? Ờ, thực ra thì đấy khi mà bị ốm thì cái món cháo là cũng là một cái món khá là dễ ăn cho người ốm rồi mà, đúng không? Thế thì không biết là lúc đấy cái bạn đã dùng những cái công thức là mẹ truyền lại cho này, hay nà những cái, ơ, gọi là, bằng những cái sự hiểu biết của mình ấy để nấu được cái món đấy vậy?
Cái mình nấu món đó cho bạn mình ăn luôn. Mình chắc là sẽ, a, dùng cái công thức của mẹ cho nó an toàn trước ấy, tại vì mình không, ờ, không muốn áp dụng lên những người mà chưa từng thử món ăn của mình nấu. Ừm.
À. Ừ, cũng hợp lý mà. Ừm, thế thì không biết là cái món ăn đấy là có được thành công như mong đợi của bạn không? Và cái phản ứng của người bạn khi mà ăn cái món đấy như thế nào hả bạn?
Mình thấy khá là thành công ấy, tại vì bạn mình ăn xong nhá, mình thấy là, kiểu như, ăn đồ nóng này nó sẽ toát mồ hôi một chút xíu nè, hồi nó người nó sẽ mau khỏe hơn. Ừm, sau đó là bạn mình uống thuốc thôi đó ngủ nghỉ thôi đó mà, ưm, mình thấy là qua ngày hôm sau là bạn mình khỏe hơn một chút rồi ấy.
Ừ, đúng rồi. À, thế thì tốt quá nhỉ. Nhờ cái món cháo của bạn là bạn của bạn là cũng vượt qua được cái giai đoạn ốm đó, đúng không? Thế thì cảm giác của bạn lúc ấy như thế nào? Chắc chắn là vui, đúng không?
Đúng rồi, mình cảm thấy rất là vui bởi vì là những cái những cái gì mà mình học được ấy, nó cũng nó cũng áp dụng được nè, nó cũng hữu ích nè, với lại á là mình là một người là đam mê ẩm thực á, cho nên là ai mà khen đồ ăn của mình nấu á, là mình sẽ cảm thấy rất là vui nguyên cả một ngày luôn.
À! Ồ, thế thì vui mà! Ừm, bởi vì là bạn thì cũng nấu ăn thì khá là ít, thế nhưng mà, kiểu, mỗi lần mà có ai đó khen thì chắc chắn là trong lòng cảm thấy vui rồi ấy. Thế nhưng mà mình tò mò một chút xíu ha, thế tại sao, ưm, bạn lại không thử nấu lại cái món mì tôm trứng cho người bạn này ăn? Bạn đã nhận ra cái điều gì từ cái trải nghiệm lần đầu tiên rồi hả? <chuckles>
Phải đâu, tại vì lần đầu tiên thì mình hơi sơ suất một chút là mình cũng không có biết là người bệnh sẽ ăn cái gì á. Còn, ờ, khi mà mình lên đại học rồi thì mình biết hơn mình nhận biết, ưm, rõ hơn á, là khi bị ốm thì không nên ăn mì tôm bởi vì là mì tôm nó sẽ nặng bụng là nên là trứng thì nó cũng sẽ ốm hơn, đó.
Ừm. À, vậy là coi như là, ừm, sau cái lần mà nấu nấu ăn lần đầu tiên đó là bạn cũng đã nhận ra được cái vấn đề là nếu mà người ốm là họ cũng không có nên ăn mì tôm mà nên ăn cháo đó, đúng không? Ồ, thế thì lại quay trở lại cái câu chuyện mà vừa nãy bạn nấu ăn cho mẹ của bạn ấy, thì cái lúc mà mẹ bạn ăn cái món đấy xong ấy, thì sức khỏe của mẹ của bạn có tốt hơn không?
Đúng rồi. Tại vì á, như ban đầu mình có chia sẻ á, là cái, ơm, cái cái nước mà mình đổ ra là nó hơn nửa tô rồi á, kiểu như, là mình bưng hông hiểu sao mà nó đổ ra đúng rồi, mẹ mình cũng chỉ ăn ít thôi. Sau đó là ăn xong cái mẹ mình, kiểu như là, chắc là do tâm trạng của mẹ mình cảm thấy tốt hơn ấy. Tại vì là tự nhiên con gái nấu một món mà trước giờ chưa từng nấu ấy, cho nên là mẹ mẹ mình cảm thấy vui. Cho nên là mình mình nghĩ là chắc là tâm trạng nó tốt hơn một chút xíu, cho nên là sức khỏe nó tốt hơn.
À, là chỉ còn nửa tô còn lại thôi, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm. À, có nghĩa là ừm, có nghĩa là cái món mì tôm đấy nó không có chỉ là một cái món mì tôm bình thường nữa mà nó bao gồm cả cái tâm trạng của mẹ bạn lúc đấy ăn thì thì là lúc đấy là tự nhiên cái món nó có thể là nó không có nó tốt cho sức khỏe dành cho người ốm lúc đấy lắm. Thế nhưng mà vì cái tâm trạng quá là vui đi, nên là mẹ bạn cũng cảm thấy tốt lên đó, đúng không? Thế thì bây giờ khi mà nhớ lại về cái món ăn đấy ấy, với lại cái ngày hôm đấy mà mẹ bạn ăn cái món mì tôm trứng đấy ấy, thì bạn sẽ nhớ cái khoảnh khắc nào nhất?
Làm mình nhớ cái khoảnh khắc là mẹ mình cười bảo là ngon nhất từ trước đến giờ.
Ừm, ưm, rất là hạnh phúc, đúng không? <chuckles>
Ừm. Ờ. Cho cho nên là tới giờ mỗi lần mà ăn mì ấy, thì mình cũng, kiểu như là, bất giác thôi, kiểu như là vô tình sẽ nhớ lại cái khoảnh khắc đó và nhớ lại cái khuôn mặt của mẹ mình cười như thế nào luôn ấy.
Ờ, rất là hạnh phúc ấy nhỉ. Thế thì có khi nào mà bạn với lại mẹ bạn lại cùng nhau nói lại về cái khoảnh khắc đấy không? Kiểu là, ờ, ngày xưa con nấu cho mẹ cái này xong mẹ khen quá trời quá đất, ừm, kiểu, kiểu vậy không?
Ừm. Có chứ. Ờ. Lâu lâu mình về quê mình chơi đi tại vì á là mình cũng, à, đi du học nè, rồi mình cũng hông có được ăn cơm nhà nhiều, rồi mình cũng, a, ưm, cũng đã từng ở Sài Gòn một khoảng thời gian, kiểu, sống học đại học ấy. Đó, rồi cho nên khi nào mà mình về quê thì mình rất là trân quý những cái khoảng thời gian mà ở bên ba mẹ, ở bên gia đình, rồi ờ, ờ, mà mình có một thói quen là khuya là hay đói bụng.
Ờ. Ừm, ừm. À. Ồ, vậy luôn á hả? Thế thì cái thói quen này nó ảnh hưởng gì, hay là nó có liên quan gì đến cái món ăn mì tôm trứng không bạn?
Ừm. Có. Tại vì khuya mình đói bụng là nhà chỉ còn mì tôm thôi, cho nên là mình hay ăn khuya là mì tôm trứng á. Ừm.
Ờ, cũng đúng ha.
Nên là mẹ mình cứ cứ làm món đó cho mình.
Thế là thường là cứ mỗi lần mà bạn có vấn đề là đói bụng là sẽ thường là đi ăn cái món mì tôm trứng đấy luôn ấy hả?
Đúng rồi, nhưng mà, ừm, ví dụ nếu mà mình, kiểu, cả à, giảm cân đi, kiểu như, tr đang trong cái quá trình giảm cân á thì mình sẽ không có ăn món đó. Mình sẽ ăn những cái món nhẹ nhẹ hơn, ví dụ như là cũng là cháo nha, nhưng mà mình sẽ ăn cháo yến mạch thịt bằm. Mình sẽ hông ăn tinh bột luôn.
Ừm. Ừm. À, cũng khá là, kiểu, lành mạnh đó, đúng không? Ừm.
Ừm.
Thế thì có khi nào mà, kiểu, có những cái lúc mà trong cuộc sống hằng ngày không có mẹ bạn ở đấy ấy, là bạn lại tìm lại về cái hương vị, cái, ưm, cái món mì tôm trứng ngày xưa mà mình đã từng nấu cho mẹ hay không? Rồi xong đó là bạn nấu lại không?
Mình nghĩ là lúc đó hình như là mình cũng là năm nhất đại học hay sao ấy. Ờ, mới vừa chân bước chân ráo mà lên lên Sài Gòn, mà kiểu như, vào miền Nam mà sinh sống ấy. Cái, a, mình cũng, ơ, ở xa gia đình xong mình nhớ. Ơ, mà lúc đó mình cũng không có bếp, cũng hông có gì để nấu nữa, cho nên là mình mua một gói mì tôm về, hay đó, mình tự chế, mình tự ăn luôn, khi đó mình cảm thấy là, à, sao mà kiểu như là, "Sao hôm nay ăn đồ ăn ngon quá vậy á." Kiểu như là, cảm thấy là gói mì tôm hôm nay nó ngon, ừm.
À. Ừm. Ừm, kiểu, xa, ưm, gia đình đó, đúng không? Ừm. Ờ, vậy luôn ấy hả? Cảm giác rất là vui sướng khi mà được ăn cái món mì tôm trứng ấy nhỉ. Nhưng mà bạn có thấy là cái cảm giác này là nó khơi gợi về cái món ăn ngày xưa cái lúc mà mẹ khen mình không, hay là do là lúc đấy chẳng còn đồ gì ăn nữa cho nên là ăn thì mới thấy ngon thôi?
Thật ra là cả hai luôn ấy. Thứ nhất là nó sẽ hơi, ưm, kiểu như là, khơi gợi lại cho mình là hồi xưa lúc mà mình ở cùng với ba mẹ á, thì mình cũng không cần phải làm gì nè, rồi ba mẹ mình cũng đã nấu ăn cho mình những bữa ăn rất là ngon. Nhưng mà cái cái cái món mì tôm trứng á, thì thì giống như là ban đầu mình có chia sẻ với bạn ấy, thì cái kỷ niệm khó phai. <laughs> Đó.
Ừm. Ừm, ừm. À! Ừm. Đúng rồi, một cái kỷ niệm, kiểu, ghi nhớ luôn, lần đầu tiên được mẹ khen là "con gái nấu ăn ngon" thì chắc chắn là từ từ cái khoảnh khắc đấy về sau ấy, là bạn vẫn luôn luôn nhớ về cái lúc cái lời khen đó ấy. Và cứ mỗi lần mà ăn cái món mì tôm trứng ấy, thì chắc chắn là lúc nào bạn cũng sẽ nhớ đến cái lời khen đó, đúng không?
Hoặc cái món ăn đó bạn thấy không? Kiểu như là, sinh viên hoặc là ai cũng có thể làm được luôn ấy.
Ừm. <chuckles> Nhưng mà thực ra thì khi mà, kiểu, bạn mới xa gia đình đó, rồi xong đó là, ừm, rời xa vòng tay của bố mẹ không còn những cái bữa ăn hàng ngày mà bố mẹ nấu cho bạn nữa ấy, thì chính cái món mì tôm trứng lại khiến cho bạn cảm giác là mình nhớ về gia đình nhiều hơn đó, đúng không? Bạn có thấy thế không?
<chuckles> Cho nên Ừm. Mình thấy thế đấy, kiểu như á, ờ, chỉ cần nhìn thấy một cái món ăn thì mình sẽ hoài niệm về cái cái con người cũng như là về cái hoàn cảnh đó nữa. Ừm, kiểu như, đi xa nha, giống như là bây giờ ờ, ví dụ như là bây giờ mình đang ở nước ngoài hoặc là, kiểu như, mình đi du học nước ngoài ấy, thì mình cũng thèm đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là mì tôm Việt Nam mà.
Ờ, rất là hay ấy! Ừm, ừm. Ôi, vẫn là thèm cái món mì tôm luôn hả bạn? Cái cảm giác nó rất là khó phai đó, đúng không? Thế thì khi mà bạn ở xa như thế mà bạn lại thèm cái món ăn mì tôm đấy thì bạn thường làm như thế nào? Có nấu luôn để ăn không?
Thích ăn nhưng mà, kiểu, và tìm đồ ăn Việt Nam bên này khá là mắc nè, rồi đâu phải ai cũng bán như ở, ưm, ở Việt Nam đâu. Đó. Ờ, tìm đúng cái các hương vị cái cái cái mì đó nha, thì nó rất là khó nhưng mà cách nấu thì mình cũng nhớ được và và sẽ nấu như thế nào ấy.
Ờ, cũng khó khăn, đúng không? Ừm. À. Có nghĩa là bây giờ là mặc dù là nhớ nhưng mà cái nguyên liệu khá là khó tìm đi, mặc dù là cách nấu là mình cũng nhớ rồi đấy, thế nhưng mà cũng khó để thực hiện đấy, đúng không? Thế, ừm, nếu giả sử mà thèm quá trời quá đất đi ấy thì lúc đấy là bạn có có đi tìm một cái quán nào đó để ăn hay là tự nấu cái món đấy ở nhà không?
Nghĩ là đi ăn ở ngoài thì chắc cũng có nhưng mà nó sẽ không có giống như là mình tự nấu á, cho nên mình sẽ cố gắng, ừm, mình sẽ cố gắng là mua về sau đó tự nấu tại vì cái cách của mình khá là đặc biệt nha.
Không giống được cái hương vị đó nhỉ? Ừm. À. <chuckles> Thế thì tính ra là một cái món ăn mà khơi gợi cho bạn rất là nhiều kỷ niệm đó chính là cái món mì tôm trứng ấy. Nó không chỉ là một cái món ăn nữa, mà nó còn liên quan đến tình cảm gia đình này, rồi xong đó là những cái bài học mà mình trưởng thành hơn ấy, đúng không? Mình rất là cảm ơn bạn vì đã chia sẻ với mình cái câu chuyện về cái món mì tôm trứng rất là thú vị nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình nhá.
Ừm, ô kê, chào bạn ha.
Ừm. Ô kê. Chào bạn nha.